As-tu une ou des compétences que tu as appris en autodidacte?
Alors, oui, hem, il y a une compétence que que j'ai appris, heu, p effectivement, en y réfléchissant, c'est c'est complètement en autodidacte et mmh, c'est il s'agit de de l'écriture, l'écriture notamment de de romans.
Mmh mh. D'accord, hein, très intéressant. Mmh mh et bah, oui, tout à fait. Tu as appris en autodidacte. Du coup, heu, c'est vrai qu'on peut on peut dire que c'est un apprentissage. <chuckles> Dis-moi, comment tu as fait? <chuckles>
Oui, oui, oui. Alors, heu, bon, déjà, j'ai toujours, heu, aimé écrire même, heu, quand j'étais ado ou même enfant, hein. À l'école, heu, je m'en souviens les les dissertations, hem, les les rédactions où il fallait inventer. Voilà, j'aimais beaucoup, effectivement et puis, à à l'adolescence, j'écrivais, heu, des nouvelles, heu, des choses, comme ça, après, voilà, c'était, heu, pas encore très structuré, des nouvelles, c'est voilà, c'est quand même relativement court donc, heu, voilà.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'aimais beaucoup. <laughs> Oui. Oui. Oui, mais, c'est un bon entraînement, je trouve.
Oui, tout à fait. C'est un bon début. C'est un bon entraînement, mais, heu, voilà, c'est quand même très, très différent, heu, du roman.
Exact. Oui, tout à ah beh, ça, heu, c'est dur le roman à écrire.
Ouais, ouais, ouais. C'est c'est difficile et c'est pour ça, ça m'a demandé, heu, bah pas mal de ouais, d'auto-formation, de renseignements et et de de d'ajustements par rapport à moi ma façon d'écrire qui était un peu instinctive et un peu, heu, un petit peu, heu, comme ça quoi pour écrire pour le plaisir. Mais à partir du moment où tu veux vraiment, heu, faire ça de manière professionnelle, heu, ouais, il faut passer au un cran au-dessus.
Eh oui. <chuckles> Oh oui. Oui, je suis d'accord. <chuckles> Du coup, heu, voilà, tu t'es ren tu t'es renseigné où, heu, comment tu t'es formé, comment, heu, quand quand tu as douté? Quand je veux tout savoir! <chuckles>
Ah, alors, ouh, tout savoir ça va ê ça risque d'être un peu long mais en gros, hem, en fait, non, je vais faire la un peu la l'origine le l'origine story de de mon parcours parce que ça va donner le contexte.
Mmh. Mmh mh. Mmh, bah oui.
Voilà, heu, au tout début, heu, ce que je voulais faire, c'était une BD parce que j'aime bien dessiner aussi. Bon, je me suis aperçu par la suite que, heu, dessiner j'aime bien mais pas à ce point là et puis j'ai pas j'ai pas non plus le niveau suffisant pour, heu, par exemple faire des BD et puis je me verrais pas de toute façon, heu, bah, faire 36 dessins et un peu identiques, heu, toujours dessiner un peu la même chose, enfin, voilà.
Mmh mh. Ah oui. Oui je c'est ça, ça c'est dur à faire, hein, heu, à l'identique. Heu, par exemple un personnage, heu, qui ressemble le même jusqu'au bout de la BD, tu vois?
Ouais, donc voilà. voilà, ouais, moi je finalement je me suis aperçu, c'était pas mon truc mais j'avais quand même commencé à faire une, heu, une petite ébauche, heu, de BD à à présenter éventuellement à un éditeur ou autre
Mmh mh.
ah, heu, spoiler ça n'a pas fonctionné. Mais, ensuite j'aimais bien toujours l'idée que j'avais en tête et que j'avais commencée à ébaucher en BD c'est juste que je savais pas trop, heu, comment faire j je trouvais ça dommage de la laisser tomber et mmh ...et là j'ai un un pote qui m'a raconté que, notamment avec Amazon on on peut s'auto-publier, on peut très bien écrire un livre et le publier soi-même
Ah ouais. Bah oui, tu as raison. Mmh mh. Mmh. Exactement. <chuckles>
et c'est là je me suis dit, ben, ouais, éventuellement pourquoi pas, parce que moi j'ai j'aurais pas pensé sinon à en faire un un livre, pour moi écrivain, heu, voilà, il fallait avoir une maison d'édition enfin je j'étais resté sur le modèle ancien.
Mmh mh. Ouais, bah non, mais oui, heu, même moi je pensais ça avant. Mmh.
Ouais, et en fait, heu, ça ça commençait déjà à bien changer à à cette époque-là. Et donc je me suis dit, ben, ouais, pourquoi pas, je vais essayer d'en faire un roman donc j'ai, ouais, transformé la petite BD que j'avais en tête en en roman
Génial.
et le truc c'est qu'au début, donc j'avais jamais écrit de roman, le 1er jet, il faisait peut-être, allez, 50 pages, grand max.
E eh oui. <laughs>
Donc pour un roman c'est pas dingue et enc plus c'était 50 pages Word, hein, donc, heu, des pages imprimées, ça devait en faire, heu, allez, peut-être 30.
Mmh. Eh oui. <chuckles>
Et c'est là que c'est je me suis dit, bon, ben, il va peut-être falloir étoffer ça, et que là j'ai commencé du coup à me renseigner sur, heu, bah, heu, comment on fait un roman en bonne et due forme, tu vois?
Mmh, d'accord, trop, trop bien. Mmh. Ta couverture, tu l'as fait toi-même?
Ouh! La couverture c'est venu bien après mais la ma toute 1re, heu, oui effectivement j'avais fait moi-même, mais heu, après ça fait partie des trucs que j'ai appris, heu, justement en autodidacte, c'est qu'il y a des choses qu'il faut déléguer, que tu peux pas faire toi-même sauf si, heu, tu es un petit génie qui est, heu, performant, heu, sur tous les points, bah justement comme la couverture. La la toute 1re je l'avais faite moi-même parce que, voilà, je dessinais un petit peu, je trouvais ça cool, donc, heu, mais les livres, heu, et les romans surtout mais pas que, hein, tous tous les livres en fait, heu, il y a des codes à respecter pour une couverture donc il y a aussi bien des raisons, heu, marketing que esthétiques
En autodidacte. Comme quoi, par exemple? Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui, tout à fait. Oui.
et voilà, c'est il faut les connaître, faut savoir les utiliser, faut savoir utiliser les outils aussi et moi j'ai aucune compétence ou très, très peu dans ce genre de de formatage-là, de mise en de mise en comment dire, en images. Donc voilà, ça c'est un des 1er trucs que j'ai appris c'est que, heu, une fois que ton bouquin est fini même si c'est voilà c'est la dernière étape, mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire toi-même sauf si tu es graphiste et il se trouve que tu écris un roman mais bon ça je pense pas que ce soit les normes. Bah il faut il faut déléguer à un graphiste, heu, spécialisé dans dans les couvertures, heu.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui. Oui, tout à fait. Mmh. Tu l'as fait?
Oui, tout à fait, je hem alors au début j'avais j'avais trouvé des des modèles de m de couvertures, heu, un peu toutes prêtes qui fa juste à modifier, heu, en fonction de de ses d de ses besoins donc j'avais demandé à un pote artiste de me faire des belles illustrations et j'avais utilisé ces illustrations dans ces petites, heu, couvertures toutes faites.
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui.
Heu, mais voilà, c'était le rendu était encore très amateur le la l'illustration était très belle, hein, mais la couverture elle-même, voilà elle avait encore un rendu très amateur.
Oui, oui, oui. J'ai eu les mêmes problèmes que toi, c'est pour ça. <laughs>
D'accord, donc heu, ouais, après, bah, je suis, heu, passé vraiment à un un vrai, heu, designer de couverture, voilà, je les il me les a refaites et là, oui, là, OK, elles ressemblent à quelque chose. On dirait vraiment un livre que tu peux trouver en rayon.
Heu, gra, heu, voilà. Ouais. Ah ouais, moi aussi quand j'ai fait appel à un un designer, mon livre il était magnifique. <laughs>
Mmh. Oui, c'est l'intérêt, heu, de faire appel à un pro.
<chuckles> Ah ouais, mais tu sais qu'est-ce que tu fais, moi j'ai été plus loin, hein, pour être sûr, heu, parce que j'ai écrit plusieurs livres. Moi, j'avais mis les images aussi au début, après j'ai fait appel à un designer, bon ça ne ça se ressemble nos ima nos histoires et, heu, moi je suis pareil, je suis quelqu'un qui se forme en autodidacte et, heu, ça m'a j'étais pas sûr de moi, tu vois? Même si je l'avais, heu, d auto-publié, tout ça, que ça se vendait, j'étais quand même pas sûr de moi, que ce soit sur la mise en page, heu, sur la couver enfin sur plein de choses et en plus j'étais frustré de pas avoir fait ma couverture, tu vois? Du coup je me suis inscrite à dans une formation de designer graphique.
Ouais. Ouais. D'accord, intéressant.
Infographiste, metteur en page, du coup ça englobait tout, ça englobait, que ce soit, heu, la couverture, heu, les couleurs, heu heu heu, voilà, heu heu heu, ça m'a appris énormément de choses et la mise en page surtout. Mmh.
Mmh. Ah! j'imagine, ouais. Ouais, ouais ouais, ça ça doit être assez précieux comme truc, je vois. Mmh.
Comment imprimer, comment, heu, voilà, plein, plein de choses. Mmh mh. Vas-y, continue. <chuckles> C'était une petite parenthèse pour dire que notre parcours il se ressemble. <chuckles>
Oui, on on dirait, ouais, effectivement. Hem, donc, heu, bah du coup je je racontais quoi? Un peu oui.
Je t je t'ai fait perdre le fil. <laughs> Heu, oui, donc tu as fait appel à un designer.
Alors Oui, ah oui, voilà, mais ça c'était tout à la fin là, heu, d'abord il fallait que le livre soit fini, parce que bon, faire une jolie couverture s'il y a pas de livre derrière, ça marchera pas.
Et puis? Ouais, du coup tu es resté à 50 pages ou tu as essayé de tu l'as publié, quand même?
Ah bah, voilà justement j'ai j'ai regardé en fait, j'ai commencé à me renseigner sur, hem, bah comment on structure un roman en fait. Parce que, bon, je me suis dit, heu, je sais écrire des nouvelles, je j j'aime je lis des romans effectivement mais, heu, je savais pas exactement ce que c'était la différence entre les 2 mis à part la longueur, bien sûr. Encore qu'il y a des très longues nouvelles et des très courts romans, donc, heu, même la la même la longueur, c'est pas forcément tout. Et hem, là, j'avais lu un un une petite phrase très vraie qui disait qu'en gros: «La nouvelle s'arrête, là où le roman commencerait» et heu, ça m'a aidé un petit peu à comprendre, ouais, un petit peu à comprendre les enjeux, et donc, après voilà, j'ai découvert que dans un roman, heu, déjà il y a plusieurs actes qui s'articulent avec une progression logique avec, heu, des arcs narratifs pour les personnages, heu, des mmh, des changements de de ton, heu, voilà, par exemple, des des hauts des hauts et des bas.
Mmh mh. Bah, eh oui. Oui. Oui <chuckles> heu, oui. Ah ouais? Mmh mh. C'est ça. Oui. Oui, ça t'a donné encore plus envie ou pas?
<clears throat> Bah oui, parce que hem, je me suis rendu compte qu'en fait si j'avais fait 50 pages, c'est parce que j'avais vraiment une une idée en tête et que je suis allé au droit au but.
Oui. Oui. Heu oui, <chuckles> alors que faut pas. Ouais. <chuckles>
Mais qu'en faisant quelques détours et en ajoutant des détails et chaque détail, heu, voilà, tu tu ajoutes un détail, heu, dans l'univers politique par exemple du de la société où ça se passe donc pour le faire comprendre, bah il faut ajouter un personnage et ce personnage, bah il faut en faire quelque et ainsi de suite et à et au bout d'un moment, voilà, je me suis retrouvé à, toujours à à réfléchir à pendant l'écriture à: «Qu'est-ce que je peux rajouter de pertinent?», hein, évidemment le but c'est pas de rajouter pour rajouter
Mmh mh. Du suspens. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh mh. Bien sûr, bien sûr de la matière à ton histoire. Mmh mh.
et ouais, j'ai j'ai trouvé, heu, enfin voilà, de fil en aiguille, je me suis dit: «Ah oui! Mais là, j'ai j'ai mis ce truc en place et je l'ai pas exploré à 100% donc il faut que je continue» et cetera, et oui, finalement le 1er tome il est passé de 50 pages à, heu, 350, donc, heu, un vrai un vrai roman, ouais, et 350, heu, imprimés, donc, heu, au format Word, on on ça devait être, heu, beaucoup plus.
Ah oui, génial! <laughs> Mmh. Ah là. Ah oui, tout à fait. <chuckles> Heu, non, non, mais tu es trop fort, tu as mis combien de temps? Parce que moi, j'ai fait 100 pages, hein, max. <laughs>
Alors, le tome 1 combien de temps j'ai mis? Heu, je sais plus combien de temps j'ai mis à écrire le tome 1, hem, peut-être un peu moins d'1 an, je me souviens plus exactement.
Mais j'ai pas fait un roman, donc, heu, voilà. Et quand même, heu, 1 an, voilà bah 1 1 page par heu par heu jour. <laughs> Bah c'est bien, génial. Du coup, tu l'as auto-publié?
Ouais, à peu près, c'est à peu près ça. Ah oui, oui, oui, c'est ça. Heu, il y a initialement, heu, je l'ai auto-publié, heu, tel quel
Mmh mh.
ah ah oui, non, il faut que je revienne sur un truc parce que je dis qu'il fait, heu heu, il faisait 350 pages, non ça c'est après, heu, après une décision, heu, marketing que j'ai prise. Non, à l'origine il faisait, heu, 600 pages, le tome 1.
Ah ouais!
Oui, je suis monté jusqu'à 600 pages et c'est justement voilà, je l'ai publié tel quel, ah, et heu, bon, au début ça se vendait très, très peu pour pas dire, pas du tout.
D'accord. Mmh mh.
Et mmh, bah déjà la couverture amateur n'aidait pas enfin, je veux dire j'étais à, mes tout débuts <chuckles> de ma carrière m mais surtout, heu, après je me suis renseigné, bah, pas que sur la partie, heu, apprendre à écrire mais aussi sur la partie marketing, apprendre à vendre un livre, hein, parce que c'est quelque chose dont j'avais j'avais 0 compétence.
Oui, bah oui, moi j'ai fait pareil, hein, t'inquiète. <chuckles> Oui, moi aussi <chuckles> pareil! Sur Google at. Tu as été?
Ah, pas que, non, j'ai regardé plein de d'auteurs auto-publiés qui s'y connaissaient, de de gens spécialisés dans le marketing mais, heu, le marketing, heu, des livres, j'ai j'ai beaucoup lu et écouté sur le sujet, bon, principalement en anglais parce que le marché français, heu, c'est pas encore trop ça.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui. <chuckles>
Et c'est là que j'ai pris la décision de de le couper en 2, de me dire: «Bon, 600 pages, heu, pour un auteur inconnu, ça forcément le prix est plus élevé et heu, ça peut faire un peu peur», donc je l'ai coupé en 2.
Ouais. Oui et oui. Et Oui, en plus tu as vu, ça coûte cher, hein. C'est, heu. <inhales>
Oui, donc, voilà, je l'ai coupé en 2, heu, z je me suis dit que c'était plus facile, pour, heu, quelqu'un qui me connait pas, de me découvrir à travers trois cents et quelques pages qu'à travers 600.
Oui. Tout à fait.
Et bah, j'ai fait pareil après pour la suite, hein, je à l'origine, je voulais écrire, heu, j'avais pris comme modèle le Seigneur des Anneaux, voilà, en 3 gros bouquins, bon, bah, c'est plus 3 gros bouquins maintenant, c'est 6 bouquins un peu plus courts. Mais, heu, je trouve que ça marche mieux et du coup, ouais, ça ça se ça se vend quand même un petit peu mieux que si c'était des gros pavés.
Mmh. Non, non, tu as raison. Mais ouais et heu, du coup, tu les as mis sur Amazon? Tu es passé par Amazon?
Alors, au début, oui, au début, j'avais fait Amazon exclusivement, ensuite, j'avais essayé de faire, heu, Amazon et les autres, heu, les autres, heu, comment on dit? Vendeurs, voilà, les il y avait, heu, Kobo, heu, la la Fnac, je crois, je sais plus et en fait, j'avais très, très peu de ventes sur ces plateformes là, la majeure partie était sur Amazon. Heu, donc, je les ai retirés de ces plateformes là pour rester exclusif Amazon parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages
Heu Oui. BoD. Oui. Oui. D'accord. N oui.
donc, heu, pour l'instant, ils sont exclusifs à Amazon après, voilà, si le vent tourne, heu, c'est pas garanti que j'aille, heu, que je retour heu, je retente pas de de les vendre sur plus de plateformes. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Mmh. Tou tout à fait. Oui, tout à fait. Après Amazon, c'est bien parce que, heu, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que tu vois où ton livre a été vendu
Oui, c'est vrai.
t tu vois? Et ça, j'ai adoré de voir, heu, mon livre qui a été vendu au Brésil, heu, heu, là-haut, là-bas, tu vois, ça, j'ai adoré ça et j'ai trouvé ça très, très intéressant.
Ouais, ouais, ouais, c'est un un outil sympa qu'ils proposent, Amazon effectivement.
Ouais, mais après, j'ai découvert, heu, d'autres plateformes, heu, d'auto, i heu, publication, d'ailleurs, que je les ai je les ai tous essayées parce que pour voir, heu, heu, p avec des livres différents, hein, pour voir, heu, les avantages et les inconvénients et tout ça. Heu et heu, au il y a aussi des avantages, par exemple, heu, ch sur Mumbo ou, heu, ou, heu, BoD, heu, bah quand tu p publies ton livre, heu, je chez eux, eh bah, ton livre, il se retrouve s chez Amazon et heu, en sur toutes les l dans toutes les librairies qui existent.
Ah ouais, d'accord, ça, je savais pas.
Ouais, en fait, mais il sera pas, heu, sur un il s ça sera pas il faudra le co les gens, ils le commanderont, mais si tu veux, heu heu, il il sera sur leur catalogue
Ah, oui, dac oui, bah, oui, ça fait oui, toute façon, c'est c'est Amazon en auto-publication, c'est c'est imprimé à la demande et ça, c'est un très bon truc d'ailleurs, ça évite, heu, ça évite, heu, les les stocks d'invendus qui prennent la poussière, ça évite le gaspillage, tuer les arbres pour rien.
tu vois? Voilà. Mmh. Bah, c'est ça et c'est très bien, oui. Exact. Tout à fait, tout à fait, non, non, c'est très bien comme, heu, façon de faire. En tout cas, bah écoute, tu as l'air passionné, donc, heu, bah, continue parce que c'est c'est très, très intéressant et je trouve que d'écrire, heu, bah ça fait vraiment du bien à soi et aux autres.
Ouais, on est d'accord. Mais merci pour cet échange, heu, c'était sympa.
Ouais, bah, de rien. <chuckles>